Ну как сказать? Нет, я всё-таки, конечно, с стараюсь, э мы стараемся ходить в межсезонье, что оно само комфортное, потому что в жару я считаю невыносимым, я её вообще тяжело переношу. В ну, когда очень холодно или осадки, ну, к как бы, если ты уже попал на них, ну, ладно, ничего страшного, дождевики всегда с собой, да. Но специально идти в такую погоду, я думаю, что не очень умно. <chuckles> Можно просто
Мгм. Мгм. Н неприятно, да. Мгм. Мгм. И что, вот что вы делаете в походе?
Ну, вообще, в это, как правило, какой-то маршрут. Сначала его надо найти, да. А как здесь, вот в новой стране, это всё около дома. Как правило, не надо ехать далеко, но в в дальнейшем планируем, конечно, это уже будут выезды в какие-то более красивые другие места. А, и ну вот есть маршрут какой-то, к который кем-то уже прохажен. А, как правило, не одним человеком, это уже протоптанные тропы, хорошие, да. Ты постоянно встречаешь кого-то на пути, вот, э, потому что это на самом деле часть культуры местной. А, и
Ты права, мгм. Ага. Мгм мгм. А собираешь ли ты какие-нибудь травы, например вот? Удается?
А я не очень, а, склонный к ботанике человек. <laughs> Я скорее просто, э, ну получаю эстетическое наслаждение от, э, от местности, от красивой природы, от свежего воздуха. Да, от того, что вот твоё тело работает, да, то есть но но как бы умеренные нагрузки. Потому что ну ходить я могу долго, да, ходить в гору, э, в подъём какой-то, ну тоже достаточно всё равно, ну несколько часов могу. Да, то есть это какое-то и немножко испытание себя, немножко встряхнуться. Но самое главное, что надо же себя как-то радовать, нужна же награда, да. То есть н да. Ну, награда, конечно, есть природная. Это какой-то красивый вид, да, а, куда ты приходишь, ты можешь обозреть окрестности, и это уже чудесно само по себе. Но я считаю, что надо как-то чуть более, э, у, э, творчески подходить к вопросу, и мы вот всегда устраиваем где-то пикник.
Мгм. Мгм. Виды, да, вид, что открывается. Мгм. Мгм. Да-да, и что потом, вот какая награда для тебя? Мгм. Мгм мгм. А, вот пик а то есть пикник- это творческий подход. <chuckles> Да, ага, мгм мгм.
Ам, да. Ну да-да, ну это награда такая, да, то есть, что ты вот сидишь, ты уже такой уставший немножко, да, уже как, м, как бы усталость какая-то есть, о, а, утомление. Но ты приходишь, начинается, э, значит, из рюкзаков Ну, как правило, это мы ходим либо с супругом, чаще всего с какими-то друзьями, и тут уже по составу. То есть мы каждый несет что-то, мы как-то условно договариваемся. А, но это может быть прям совсем просто, как как раньше в поезд собирались: то есть какие-то яйца вареные, там какая-то нарезочка, да, что-то бутербродики. Вот, а может быть чуть более заморочено, но если вот есть настроение. А, был опыт, когда кто-то блины напёк, то есть, да-да. Ну и как правило, да, вот вот как-то так. Там дальше уже напитки разные могут быть, может быть и термос чая, может быть вино. Ну в общем, это неважно, это зависит от того, ну как бы, м, куда мы идем. Потому ш
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм мгм мгм. Ух ты! М. А вот вы устраиваете там фотосессии? Или видео снимаете?

Ты знаешь, ну, в многодневные походы я не хожу, но вот, э, такие частые выходы на природу, пикники, хайкинги- это уже часть моей жизни. Вот дача у меня тоже когда-то была, <chuckles> поэтому есть что рассказать. Я думаю, что это всё-таки разные вещи, потому что, ну, вот как бы дача, загородная жизнь- это всё-таки, как правило, твоё пространство, да, там там всё радует, <chuckles> вот, большие, маленькие радости, там ты можешь обустроить всё, как вот тебе хочется. А вот что касательно природы, то есть тут нужно, конечно, а, м, подготовиться, вот.
Ты здорово. Мгм. Ага, ага. Да. А расскажи, пожалуйста, вот ты говорила о хайкинге. Что это такое? Как ты его проводишь?
Мгм, а, да. Ну, это, как правило, это в несколько часов твоей жизни, да, в зависимости от того, к насколько сложный маршрут, а, насколько там большая вершина. Но это всё про какие-то какую-то гористую местность. Ну, может быть, холм, это может быть гора, да, но, как правило, подразумевается что-то, ну, не супер интенсивное, не супер профессиональное, доступное для
Мгм. Мгм. Ну, то есть это всегда вверх подниматься, да? Мгм.
Да, ну или потом вниз. <giggles> Вот, ну, э, да-да. От оттуда не снимают, да-да-да.
А, потом еще и вниз. И вот ты как, ты не устаёшь от этого? Э, на от рюкзаков?
Ну, это Ну, вот если, как бы, не эти Для меня вот самое страшное, что я очень хочу пойти в какой-то поход с ночевкой, но я категорически отказываюсь носить на плечах вот эту тяжесть. Вот это для меня немыслимо, да, когда мне надо с собой нести спальник, палатку. Я пару раз так по равнине ходила, и мне очень не понравилось. Вот уж. Да, но это очень мне
Мгм. Мгм. А, не понравилось, да? <chuckles> То есть больше для выносливых мужчин, да, так понас потаскать?
Ну да, нет, м, там и женщин достаточно таких, но вот я к ним не отношусь. Я не умею. Я в жизни-то в быту не люблю таскать, не знаю, э, что-то в в магазине покупать много чего-то, потому что мне это очень тяжело даётся, да, это носить. Поэтому я ся физически сильным человеком, выносливым назвать не могу, но вот ходить в природу, да, с каким-то умеренным, м, а, не знаю, углом, да, и умеренным грузом- это я, ну, такую нагрузку я выношу. Но, как правило, она достаточно умеренная для ль любого человека, который, ну, не не с не ограничен, да, никакими, а, физическими
Мгм, мгм. Грузом, мгм. Мгм. А вот почему именно, вот именно в горы и в холмы, вот вот что тя привлекает именно так?
Ага.